なるほど。
うーん、ね、あの、他の病棟っていうのはね、ちょっとほんとに寝てらしたりとか。
ま、病院ですからね。<laughs> ですよね。
ずっとねうん、そうそうそうそう。あのね、あの、ん、活動活発な方っていらいいないんじゃないですか、当たり前ですけど。病気でね、あの、<chuckles> あれなんで。
いないですよね、多分ね。え。ええ。入院されてるわけですからね。
うん、そうそう、こ、ドーンって気持ちも落ち込むわけですよ、それでね。
ああ。
うん、でもその若い層のね、あの、20歳前の子がいる病い病棟だと、うむ、ちょっとはね、そのキャッキャしてるだろうし。
ええ。 はい。
うん、まだね、あの、なんだろう、こう、老いていく人を見るよりかはね、若い、これからの未来を見る方が、なんとなく楽しいじゃないですか。<laughs> うんうん。
そうですね、間違いありませんよ。うんうんうんうん。 そしたら、これはどうです？あの、事前にそこに移りたいって希望を何らかの形で出してしまうってのは。
ああ、そうなんですよね。うーん。
うーん。 一番多分人事決めているのは、いわゆる婦長さんですか？今、何と言うのか分かりませんけど。ええ、師長ですか。
婦長じゃないですよね。あ、師長なんですけども。師長は、ま、病棟の師長なんで。
ええ。
うん、しうん、病棟の師長は全然ね、あの、だダメですね。うん。
ただ、欲しい、欲しい、あの人が欲しいっていうのは、あの人が欲しいっていうのは通じないんすかね。
ま、通じないですね、もう。
通じないですか？
うん、そ、通じないですよ、そんなのね。もう、あの、なん異動のね、願いを出したとしても、ね、あの、そこの病棟に行けない人がほとんどなんで。考慮はあんまりされないですよね。うん、されない。そんな自分のわがままで、みたいな感じになるんで。いけないいけない、みたいな。<chuckles>
難しいんです、ほんとね。 ええ。 あ、希望が叶わない人のが多いんですね、考慮されないんですね、一切ね。 なっちゃうんですか？<chuckles> あ、かえってダメなんですね、じゃあ。
そうなんすよ。よぽよよっぽどのね、理由がないとね。